Iya, benar benar benar. Sekarang udah banyak banget sih, orang udah mulai apa ya, kalau zaman dulu kan enggak ada kan orang kayak baru baru di zaman-zaman sekarang gitu orang baru kayak mau pernikahan yang intimate terus kayak apa dan itu tuh sebenarnya aku tuh udah lama juga ng
Mhm. Iya. Mhm. Mhm, bener. Heeh.
aku mikirnya kayaknya semua orang tuh ngelakuin hal yang sama gitu am jadi aku mi mikirnya dengan aku yang nikah intimate itu kayak aneh gitu loh. Ternyata enggak sih, seiring berjalannya waktu ternyata banyak orang yang pe juga kayak aku gitu.
Heeh heeh. Oh, iya benar benar. Sekarang heeh, benar. Jadi iya, tradisi yang nikahnya harus gede-gedean apalagi kalau perempuan ya gitu atau anak satu-satunya atau mungkin anak perempuan satu-satunya. Nah, itu kan kayak dulu kan harus gede banget gitu kan. Nah, sekarang udah mulai memudar tuh dan alhamdulillah banget ya. Seru bang iya, makasih banyak ya Mbak, ya. Iya.
Mmm. Bener bener. Bener. Ih, menarik banget ini pembahasannya. Makasih ya, Mbak. Iya.